अ, हेलो अ, नमस्कार जी कैसे हैं आप?
नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं?
जी, बिल्कुल मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और बस खुशी का आनंद ह महसूस हो रहा है, तो अभी अपने घर अ, बैठा ही था, तो अपने कुछ मित्रों के साथ मैं ऐसे बैठा था और हम सोशल मीडिया चला रहे थे। तो ऐसे में मैं ये पाता हूँ, कि हम जो लोग हैं आपस में जो आजकल रील्स कितनी ज़्यादा चल रही है तो मीम्स उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, मीम्स वगैरह जिसपे हम हँसते रहते हैं, तो देख रहा था कि हम उसी की जो है ना बातचीत उसी में कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं ना, वैसे-वैसे। मैंने देखा कि इसका हमारे ना मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ चुका है, यहाँ से मुझे नज़र आया। तो आपका क्या मानना है सोशल मीडिया आपके जीवन में कोई असर डाल रहा है?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। जी। बिल्कुल, सोशल मीडिया मुझे लगता है आजकल हम इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है और कहीं न कहीं हम हमारे मूड पे भी और जैसे कि हम देखते हैं ना अगर हमें अच्छे रील्स दिख रहे
हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ।
तब तक हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमारा मूड बिल्कुल अच्छा रहता है।
अच्छा।
लेकिन ये हो जाता है ना कई बार कि हमें ना अ, जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता या हमें अच्छे रील्स नहीं दिखते हैं कहीं न कहीं, तो हमें कितना तनाव महसूस होता है। और मुझे लगता है इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बिल्कुल प्रभाव पड़ता है क्योंकि कई बार ऐसा ये हो जाता है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना, वही हमें दिखना शुरू हो जाता है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है?
हुँ। उहुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है और ये जहाँ मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत भी हूँ, कि हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है कि सोशल म मीडिया की वजह से है ना, कभी-कभी जो ऐसी रील्स हैं, हमें नहीं देखने को मिलती है। तो उसके चलते ना हमारा जो है मन मानसिक तनाव ना कभी खराब हो जाता है, जैसे कई बार होता है ना, मैं सिर्फ़ इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ कि एक मुझे अच्छा ना मनोरंजन प्राप्त हो सके। पर कई बार क्या होता है, वैसा कंटेंट ही नहीं मिल पाता, तो बहुत ज़्यादा ह तनाव है मैं आ जाता हूँ और फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता, मूड खराब हो जाता है। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी?
जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। उम, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा पड़ ऐसा होता है और मुझे लगता है ना कि ये मेरे ही नहीं, सबके स अ, साथ ही होता है। और कई बार तो मुझे लगता है ना कि सोशल मीडिया पे अ, जब हम बहुत ज़्यादा अ, टाइम दे देते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि हमें काफ़ी चिंता भी होने लगती है चीज़ों को लेके। जैसे किसी को हम अगर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, या किसी को अपने जीवन में बहुत संतुष्ट देखते हैं, तो इससे भी ना काफ़ी बार हमारे अंदर कुछ चिंता की भावनाएँ आ जाती हैं। और सोशल मीडिया पे जो लोग, मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, वास्तविक दुनिया में वो लोग ना, जुड़ नहीं पाते हैं लोगों से और कहीं न कहीं उनको अकेलापन भी महसूस होता है। तो क्या आपने कभी अपने मित्रों में या किसी में देखा है कि जो लोग सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर अकेलापन-सा आ रहा हो?
हुँ, हुँ। अच्छा। उम, हाँ जी। भो हाँ। अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ जी। उहुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने खुद में भी ये चीज़ देखी है और अपने मित्रों में और आसपास के कुछ लोगों में भी ये चीज़ देखी है। क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें इतना ज़्यादा अ, वो कर दिया है ना कि कई बार हम देखते हैं कि जो हमारा इमोशन होता है ना, रात के समय देखना आप, हमेशा लो फ़ील कर रहे हो। तो बिल्कुल, उस समय जो है, बिल्कुल वैसी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और बिल्कुल उससे है, मानसिक तनाव पे भी काफ़ी एक असर पड़ता है। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ के ऊपर?
जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। अ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इतना कई बार जैसे आपने रात में कहा ना कि हमें लो फ़ील होता है तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना ख़ासकर कि सोने से पहले, ये ना हमारे सोने के पैटर्न को भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और जिसके बाद ना कई बार तो हमें नींद भी नहीं आती है या बहुत ख़राब नींद आती है।
हुँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल एकदम बात आपने सही कही है और आपकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत भी हूँ। तो हाँ, अक्सर होता है कि आपका जो है आपकी एक नींद है, वो अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है और उसके चलते आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और पढ़ाई पर भी इसका जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप इस चीज़ को कैसे अपने जीवन में अ, ठीक करते हैं? कुछ आप बताना चाहेंगे?
जी। अ, बिल्कुल। जी। अ, देखिए मैं आपको बताऊँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि, मैं अपने काम को अपने समय तय पे कर सकूँ या पढ़ाई पे को अपने समय पे कर लूँ और सोशल मीडिया पे ना बहुत कम समय बिताऊँ, जिससे ये होना होगा ना कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और कहीं न कहीं मैं ये भी करती हूँ कि सोशल मीडिया पे मेरे वही लोग रहें जिन जिनको ना मुझे देख के और मुझे उनको देख के ना खुशी महसूस हो। ऐसा ना हो कि अ, कोई मेरी खुशी को देख के बहुत ज़्यादा अ, चिंता में आ रहा है या मैं किसी की खुशी को देख के चिंता में आ रही हूँ। अ, बिल्कुल अपने दोस्तों को परिवार वालों इन्हीं लोगों को जोड़ के रखें, और ताकि ना हम जिनसे बातचीत करें उनको देखें तो हमें बहुत खुशी महसूस हो सके और कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ता हुआ देख के भी ना हमारे अंदर एक सकारात्मक ही भाव आए कि हमें भी अच्छा करना है। तो आपका क्या मानना है इसमें? जी।
अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। उहुँ, अच्छा। हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अ, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है और हमें ना कई बार मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ब्रेक भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस पे इतना कंटेंट आ चुका है, कि इसके चलते जो है काफ़ी मानसिक तनाव भी आजकल फैल रहा है। आप आस-पास देखोगे विवाहों में काफ़ी ज़्यादा इसका अ, असर देखने को आपको मिलेगा। कुछ लोग अ, इसी में अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं और जीवन में कुछ नहीं करते हैं। तो आपने भी देखा होगा हाँ जी, बताइए।
जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। अ, बिल्कुल और कई लोगों को आपने देखा होगा ना कि उनको फोमो भी होता है कि कहीं अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे या उनको दूसरों के जीवन के बारे में बहुत जानकारी नहीं होगा, तो वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँगे। ऐसा डर भी होता है लोगों के मन मन में और कहीं न कहीं उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। उहुँ। उम, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात एकदम अ, सही है और हाँ, ये हु होता है बहुत बार, मैंने भी ये महसूस अपने जीवन में भी अ, किया है और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गहरा अ, प्रभाव अ, जीवन में पड़ता है। तो हमेशा हमें जो है दो पहलू को लेकर चलना चाहिए। अ, दोनों चीज़ों का अ, जो है जीवन में प्रभाव पड़ता है और आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, वैसे कुछ आप बताना चाहेंगे?
जी। जी, बिल्कुल। अ, हाँ। अ, देखिए मैं आपको बताऊँ तो अ, मैं तो इस तरीके से इसको लेके चलती हूँ उम, कि अ, जो जानकारी मुझे प्राप्त होनी चाहिए या जो ज़रूरी समझते हैं कि मुझे जानकारी हो चीज़ों की, वो हमें ऐसे भी सूचित कर देंगे, उसके लिए सोशल मीडिया पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और सोशल मीडिया पे अ, ख़ास करके मुझे लगता है लोगों को ना काफ़ी लत लग जाती है। और कई बार तो आप देखोगे लोगों को ना सही तरीके से अगर आप उनसे वास्तविक दुनिया में मिलोगे, तो उनको ना अ, बातचीत करने का भी ढंग नहीं आता है सही तरीके से। इतना ज़्यादा वो समय बिताते हैं सोशल मीडिया पे कि अ, वो ना सिर्फ़ सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन एक तरीके से जो आप बोलते हो ना व्यावहारिक नहीं होते, उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं, जो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि एक मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी नकारात्मक प्रभाव ही डालता है। और आपका क्या मानना है कि सोशल मीडिया पे जो साइबर बुलींग होती है या जो ऑनलाइन परेशानी होती है, क्या ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव डालती है?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है और मैं आजकल अ, बहुत ज़्यादा ये देख भी पा रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पर है लोग ना, स्कैम कर देते हैं, साइबर बुलींग जिसे हम कहेंगे, क्योंकि इससे लोगों को काफ़ी गहरा उनके जीवन पे प्रभाव भी पड़ रहा है। तो एक मेरे मित्र के साथ हुआ था कि उसने कुछ सोशल मीडिया में ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लिए थे, जिसने उसका पूरा है एक्सेस ले लिया डिवाइस के अंदर जो भी चीज़ें हैं। तो उससे उसका सारा कॉन्टैक्ट, फ़ोटोज़, जो भी ज़ डिटेल्स हैं, सब शेयर हो गईं। तो उससे उसके बाद उसको फ़ो उन्होंने पैसे डिमांड की कि, "इतना पैसा दें, तभी हम जो है चीज़ें रोक देंगे, वरना तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा।" तो ये देखकर मुझे काफ़ी अ, बुरा लगा और ये देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और जो उससे उसका मानसिक तनाव पे बहुत ही असर पड़ा और वो काफ़ी दुखी हो गया। पर ऐसा उसके साथ नहीं हुआ, उन्होंने खाली धमकाया ही था क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा नहीं था। आपकी क्या राय है इस चीज़ पे?
जी। अ, हाँ, हाँ। जी। जी। अच्छा। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल, कई बार मुझे लगता है ना, इन सब चीज़ों की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं।
अच्छा।
और इसके वजह से भी ना, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
अच्छा।
और कई बार तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के वजह से देखा जाए, तो लोग सही में ना अपनी नींद खो देते हैं, अगर उनके साथ कुछ ऐसी साइबर बुलिंग वाली चीज़ें हो जाएँ तो। अ, हालाँकि मुझे लगता है ना कि सोशल मीडिया का ना कुछ अच्छा भी प्रभाव रहता है, जैसे सिर्फ़ मानसिक स्वास्थ्य पे वो अच्छा प्रभाव भी डालते हैं। जब हम ना, दूर जो लोग रह रहे होते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, और कहीं न कहीं हमारा जो नेटवर्क रहता है ना, वो बड़ा अच्छा बन जाता है सोशल मीडिया पे। और आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी चीज़ को लेके कुछ जागरूकता
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल।
फैलानी है या क किसी सामाजिक मुद्दे पे बात करनी है, तो सोशल मीडिया बड़ा मदद करता है हमें। आपका क्या मानना है?
हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और बहुत ज़्यादा असर है, देखने को मिलता है ज़रूर, ऐसे मामलों में। क्योंकि बहुत लोगों से जुड़ने का आपको ना, मैं कहूँगा, सोशल मीडिया के द्वारा ही एक मौका मिलता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है, जब हम उनसे जुड़ते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है और उससे आपका मानसिक इस पे बदलाव भी आ सकता है। कई बार हम गलत चीज़ करने जाते हैं, तो सही चीज़ों की तरफ भी हम आ सकते हैं। जब हम अपना, उसमें देखें ना आप, सोशल मीडिया पर लोगों को जे ऊँचाइयों पर पहुँचते दिखते हैं, क्योंकि लोग अह अक्सर वहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि वो बहुत ऊँचाई पर जा रहे हैं। तो उसको देखकर आप प्रेरणा भी ले सकते हैं कि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाएँ, मेहनत करें। तो आपने भी देखा होगा, आपके है आसपास या आपने अपने जीवन में ही कभी देखा हो कि आपको मोटिवेशन मिली हो एक सोशल मीडिया के द्वारा?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हाँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सोशल मीडिया के बा से ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जैसे अगर हमें फिटनेस को लेके अपने ध्यान देना है, तो भी सोशल मीडिया कितना ज़्यादा मदद कर देता है। और ख़ासकर कि मुझे लगता है, जैसे कुछ लोग अगर हम कहें अपने स्वास्थ्य को लेके, जैसे आजकल हमें न्यूट्रिशन को लेके कितने सारे अच्छे उसमें सोशल मीडिया पे दिखाए जाते हैं कि हम अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं? या क हमें ना मोटिवेट होना हो किसी चीज़ों को लेके, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के लिए भी सोशल मीडिया बहुत अच्छे से काम करता है।
अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात हुँ।
अ, लेकिन मुझे लगता है ना कि सोशल मीडिया जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके से प्रभाव डालता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का ना, जो हम इस्तेमाल करें, थोड़ा-सा उसको धैर्य रखते हुए करें, ताकि नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, और एक स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। और अपने सिर्फ़ सोशल मीडिया की दुनिया से ही ना जुड़े, अपने वास्तविक दुनिया में भी लोगों से हम जुड़े और ऑफ़लाइन गतिविधियों को भी ना अपने जीवन में शामिल करें। आपका क्या मानना है?
हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, ये है बात। उहुँ। उम, जी बिल्कुल। हुँ, हुँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात एकदम सही है और मैं भी यही कहूँगा, कि जो ये अ, खेलकूद वग़ैरह, जो ऑफ़लाइन वाली चीज़ें आपने कहीं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर हम अपने जीवन में उतार पाएँ। क्योंकि, आजकल जो है, देखोगे, आजकल क्या ब जो युवा बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सोशल मीडिया पर ही वो बस समय बिता रहे हैं। तो उससे ना उनका शारीरिक विकास हो रहा है, ना मानसिक हो रहा है, क्योंकि खेलकूद करने से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके जीवन में एक अंतर लेकर आती हैं। जैसे खेल-खेलना, डिसिप्लिन वग़ैरह आप काफ़ी सीख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा गहरा उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो आपकी क्या राय है इस चीज़ पे?
जी। जी, बिल्कुल। अ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि अ, ये सब चीज़ें ना, जैसे अगर हम देखें, तो हमें काफ़ी सीख मिल जाती है। लेकिन इसके लिए ना हमें सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे आजकल के छोटे से छोटे बच्चे भी ना अ, वो यही चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे ज़रूर जुड़े रहें, और इससे ये होता है कि कई बार उनके ना, स्वास्थ्य पे भी काफ़ी गलत प्रभाव पड़ जाता है। और हम देखते हैं ना कि अगर हमारे माता-पिता या कोई मना भी उनको करेंगे, तो उनके ना अ अ, स्वास्थ्य पे काफ़ी असर पड़ेगा इसका। आपका क्या मानना है?
हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। उफ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपने कही है और इसमें मैं कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करना चाहूँगा। जैसा आपने स्वास्थ्य की बात की ना, तो स्वास्थ्य की बात तो ये स्वास्थ्य, देखिए ना, आजकल लोगों का काफ़ी बिगड़ता ही मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के चलते। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और कम जागरूक लोग हैं ना, सोशल मीडिया के थ्रू द्वारा, या जिनका रुझान जो है काफ़ी खराब है, तो मैं कई देखता हूँ, आजकल लोग ना सोशल मीडिया में सट्टेबाज़ी भी जो है, बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, बिल्कुल। जो आप देखोगे ना, ड्रीम 11, माई 11, ऐसे-ऐसे बहुत सारे बेटिंग ऐप्स आ चुके हैं कि उसमें बेट्स वगैरह लगाते हैं, फिर पैसा हार जाते हैं। उनको एक तो जागरूकता नहीं है, ₹50 लगा कर ना, करोड़ों दे के सपने देखते हैं कि करोड़ रुपए कमा लेंगे। तो वो ऐसा बिल्कुल वही नहीं होता है कि आप ऐसे विचार रखें और इतना पैसा आपको मिल जाए। पर कई बार मिलता भी है, ऐसा नहीं है, पर रेयर है। तो इसके चलते ना, उनके मानसिक स अ, वैसी मानसिकता हो चुकी है चीज़ों को लेकर कि, "अरे! ₹50 ही तो है।" तो देखिए, आप 50-50 करते हुए कितना लॉस कर जाते हैं कई बार, ये मैंने देखा है। तो ये काफ़ी खराब चीज़ है और स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, कई लोग तो मानसिक रोगी ही बन जाते हैं, पागल हो जाते हैं इस चीज़ के पीछे। तो आपने कुछ और लोग देखे हैं इसकी तरफ कि उनका स्वास्थ्य अम, मतलब कुछ और उम, बदलता जा रहा हो, सोशल मीडिया से?
जी। अ, हाँ, ज़रूर। जी। अ, हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जी। जी, बिल्कुल, और जैसे आपने सट्टेबाज़ी की बात कही है ना, तो ऐसा ज़रूर देखती हूँ मैं भी कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो कहीं न कहीं ये इसीलिए करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सकें और कई लोग जो हार जाते हैं, इस वजह से, उनको भी मानसिक स्वास्थ्य मतलब बहुत ज़्यादा असर डाल देता है। और खासकर के मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य वहाँ पे बहुत ज़्यादा असर डालता है, जहाँ पे लोग ना अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाते और कहीं न कहीं दूसरों को देख के ना अ, वो चाहते हैं कि उनके भी म जीवन में ना यही इसी तरीके से, इन्हीं चीज़ों को लेके आगे वो बढ़ें। आपका क्या मानना है?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। अच्छा। हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। उहुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो ज़िंदगी से हारे हुए लोग होते हैं और वो ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, ऐसे लोग ही ऐसी चीज़ें करते हैं। तो चलिए अ, ज़ लगता है मुझे कि समय आ चुका है हमारी इस चर्चा को अंत करने का। तो आपसे आज मुझे चर्चा करके काफ़ी अच्छा लगा सोशल मीडिया के ऊपर और अ, हमारी चर्चा काफ़ी अच्छा रही, ऐसा प्रतीत होता है। तो आपका मुझे अ, ह जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छी जो है जानकारी जुटा रखी थी। साझा करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद।
जी। बिल्कुल। अ, हाँ। जी, बिल्कुल। जी। उम, बिल्कुल। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो भी जानकारी आपने मुझे दी, बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ।